لأ، <laughs> لأ بصراحة فكّرت مرَّة قبْل كده، بس أنا شخصية خجولة جدًا إن أنا أورّي حد رسمي، ف ف لأ، ما ب ما باحبش ده، ما احبش حد ما أعرفش، يعني ممكن تكون من شخصيتي.
طَب ليه؟ بتخافي إن إنت تتق يعني يعني مثلًا الم اللي عايشين معاكِ ما جرّبتيش مرَّة مثلًا ترسمي حد من القريبين، الأصدقاء، العيلة؟
بُصّي، من وأنا صغيّرة وكان دايمًا بابا وماما يقولوا لي: "إن أنتِ رسمِك حلو جدًا." بس هي فضِلِت هواية من وأنا صغيرة حتى بعد ما اتجوّزت، يعني عايزة أقول لِك أنا بَعد ما اتجوّزت مثلًا رسِمت صورة لجوزي مثلًا، رسِمت صوَر وعلّقتها عَندي في ال في الأوضة. آآ، لكن إن أنا أرسِم و وأشتغل وتبقى دي آآ، يعني أ أعرِضها على الناس والناس تقيّمها وحد تعجبه الرسمة بتاعته وحد ما تعجبهوش واتحَط في ال في ال في النقطة دي، لأ، يعني حسّيت مش أنا، ما لقيتش ما لقيتش نفْسي فيها يعني
جميل. جميل. ما فكّرتيش. خلّيها خلّيها في رُكنها كهواية، بس تِصرّفي بيها الضغط اللي عليكِ، مش لازم تتحوّل لعمل إستثماري، ما فيش مشكلة. طَب أنتِ قلتِ لي إن أنتِ رسمتِ جوزِك، طيب كان رأيه إيه في الرسمة؟
بالضبط. جميلة، <chuckles> أ كان أول مرَّة بقى أو أ كنّا لسّه متجوزين وكان ل لسه مش مكتشِف إن أنا باعرَف أرسم، ف فما كانش مصدّق أولًا إن أنا رسمتها و كان مفكّرني بقى جايبها له هدية وح ومخليّة حد يرسمها له والجو ده، فكانت مفاجأة بالنسبة له إن أنا باعرَف أرسم يعني. بَعد كده بقى بقيت أنا مسؤولة الرسم في البيت، العيال بقى عايزين حاجة يرسموها، رُوحوا لماما، أ مش عارفة عايزين يعملوا project رُوحوا لماما <chuckles> ف <laughs>
أ طبيعي ما يقدَرش يقول حاجة غير كده، صح؟ <giggles> امم. طَب آه. إ كنت لسه هاسألِك، ده يعني فكرة الرسم بقى والمشاريع اللي هي مثلًا لو في المدرسة هُم الولاد في المدرسة؟